Với lại mình có nghe bạn nói á, là bạn cũng có những cái cách để mà bạn, ờ, ờ, ngủ một chút xíu vào ban trưa, đúng hông? Mà bạn nhớ nè, cái việc mà bạn ngủ vào ban ngày á, đừng có ngủ dài quá nha, mình chỉ cần chợp mắt từ 15 tới 20 phút thôi là cơ thể nó nó có một cái khoảng để nghỉ như vậy là vừa đủ rồi. Bạn ngủ dài quá, kiểu như là, mình mệt á, mình ngủ dài quá thì dẫn đến cái ban đêm á cái giấc ngủ của mình nó sẽ càng khó vào hơn, đó, cho nên mình ngủ vừa phải thôi. À, với lại mình, à, trước khi bạn đi ngủ nè thì bạn có thể kết hợp với cái việc là bạn tắm thêm nước ấm, rồi mình đọc một vài trang sách để cho cái tinh thần của mình á nó nhẹ nhàng, nó thư giãn lại. Đó, để làm sao cho cơ thể của mình nó nó được báo hiệu, à, "Tín hiệu của tôi đây nè, đi ngủ đi nha!" Đó, lúc đó thì tự nhiên nó sẽ tiết ra được cái hormone để cho bạn buồn ngủ thôi. Với lại bạn tránh caffeine luôn đi nha bạn, mình thấy caffeine mà bạn cứ cố uống để mà tỉnh táo hơn vào ban ngày á, thực sự là khi mà mình đang lệch múi giờ như vậy, nó sẽ càng làm cho cơ thể của bạn bị ức chế nhiều hơn á, mình hạn chế hơn nha. Bạn thấy vậy ổn hông?
Còn cách nào nữa không? Đúng đúng đó. Ừ. Ừm, đúng ha. Đúng ha. Ồ, vậy luôn hả? Ừm. Trời ơi! Ừm, đúng ha, ừm, mình sẽ cố gắng, ừm, mình sẽ cố gắng. Nói thật là, à, bạn nói thì mình mới chợt nhận ra cái vấn đề của mình là do mình đấy. Thật sự là, ừm, mình có chia sẻ đấy, bây giờ mình mình sang Mỹ hoặc là bên Châu Âu ấy, thì nó là, ừm, ừm, tới 11-12 tiếng, đâm ra là ban ngày ở bên đấy, nó là, à, ban đêm của mình. Thế nên là đôi khi nhá, bình thường ở ở Việt Nam ấy, thì mình cũng chỉ ngủ trưa tầm 15 đến 30 phút thôi là mình có thể dậy và tỉnh táo làm việc vào buổi chiều rồi. Thế nhưng mà sang bên đấy ấy, ban ngày của họ là ban đêm của mình, thế đâm ra là, ừm, mình ngủ giấc ngủ trưa ở bên Mỹ nó dài gấp 3 gấp 4 lần so với gấp ngủ trưa ở bên Việt Nam ấy, thì thay vì ngủ 15-30 phút mình ngủ đến 2 tiếng hơn. Đấy xong rồi dậy nó cũng bị uể oải, nó cũng bị mệt ấy, xong dẫn đến là buổi buổi tối là mình lại cần càng khó vào giấc. Nên là nghe bạn là mình sẽ cố gắng điều chỉnh cái giấc ngủ trưa như vậy, để cho nó ngắn đi, thì đêm đấy thì mình mới ngủ dễ ngủ được, chứ còn cứ ngủ nhiều như thế nên thao tháo ha, rồi mình sẽ cố gắng khắc phục.
Ừm. đúng rồi, dài quá ha, ừm. Ừm. Ừm, vậy là hợp lý. Đúng luôn. Ừm. Ừm. Ưm, hợp lý á bạn. Ừm, phải rồi nè. Với lại bạn ơi hỏi thêm chút xíu nữa nè, xu hướng mà ở bên, ơ, bên Mỹ về châu Âu á, người ta hay ăn nhiều đồ mà đồ ngọt lắm luôn á nha hổng biết bạn sao? Cái, kiểu như là, buổi tối rồi là bạn có hay ăn đồ ngọt hay là bạn ăn những cái bữa tiệc nào mà nó hơi nặng đô một xíu hông vậy?
Thì đó. Ừ, đúng, đúng đấy.